Mình nghĩ á là khi mà mình, ờ, tính toán những cái vấn đề về thu nhập á thì nó phải quay lại cái câu chuyện là mình chi tiêu như thế nào. Thì một cái, ờ, chi tiêu ví dụ như mình giả sử nhá, bây giờ nếu một tháng bạn chi tiêu tất cả mọi thứ luôn, bạn mất 10.000.000 thì cái thu nhập của bạn á, nó nên khoảng đâu đó ít nhất là nó nên gấp đôi trong cái khoản chi tiêu đó. Thì đối với mình là nó là một cái khoảng an toàn. Ờ, tại vì bạn còn mình ví dụ như giờ 10.000.000 thì thu nhập của bạn nên là 20.000.000 để cái 10.000.000 còn lại bạn sẽ chia cho những cái gì? Bạn sẽ chia cho, ví dụ như, cái quỹ dự phòng của bạn nè, trong những trường hợp khẩn cấp nè, rồi, ờ, một cái quỹ liên quan đến sức khỏe của bạn nè, rồi những cái khoản tiết kiệm, rồi những cái khoản đầu tư thì nó cũng nên nằm trong cái kế hoạch.
Ờ, đúng ha. Ừm. Hiểu. À, đúng rồi. Đó, nói chung là bạn sẽ không phải là làm ch 10 đồng là tiêu hết 9 đồng, mà bạn vẫn sẽ có những cái khoản nhất định để lo cho bản thân về tương lai, về những cái sự cố mà có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày nữa, đúng hông bạn?
Yeah, chính xác. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Tức là, ờ, mình thấy là nó cũng là một cái một cái hành trình để học á, tức là quay lại cái câu câu chuyện của cái công ty cũ á, giả sử cái lúc đó nha, mà mình ờ, thu nhập của mình đi, giả sử lúc đó là 10.000.000 thì gần như là mình sẽ xài luôn chỉ một phát 9.000.000 luôn, 1.000.000 còn lại bạn biết làm cái gì hông? một triệu còn lại mình đi du lịch. <laughs>
Ừm. Ôi, <laughs> vậy là không có một cái bất kỳ một cái kế hoạch nào luôn, đó.
Ờ, đúng rồi, ờ, có những cái tháng mà mình, ờ, bị nợ thẻ tín dụng nè, và thậm chí mình phải, ờ, đi vay tiền của ba mẹ mình nữa. Ờ. Đó.
Ừm. Ờ, thì lúc đó ba mẹ bạn có lo lắng gì hông?
Ờm, bởi vậy là ba mẹ mình rất là lo lắng nói là "Ờ, sao, ờ, mày đi làm hoài mà tao chẳng thấy mày dư được đồng nào hết á." Thì mình cũng cũng cười. <laughs>
Đấy. <laughs> Vậy cái đó có phải là một cái lời cảnh tỉnh dành cho bạn hông vậy?
Ừm, đúng, đúng. Đó chính là một cái lời cảnh tỉnh á, tại vì bạn biết sao hông? Đôi khi là mình, ờ, đi làm nè, rồi đi ăn đi uống á, nhiều khi có những cái khoản chi tiêu rất là nhỏ, ví dụ như là mua ly cà phê hay là, ờ, ăn, ơ, ăn giữa giờ, ăn vặt đồ này nọ á, nó khoảng 20.000, 30.000, kiểu vậy. Nhưng mà đến cuối tháng nha, những cái khoản đó r rất là nhiều luôn, kiểu, mình tốn vài triệu cho những cái khoản đó luôn á. <laughs>
Ừm. Gọi là tự tưởng cho bản thân đó. Ừm. Ờ, nó gom lại Ừm, nó gom lại một hột hạt cát không làm thành sa mạc, nhưng triệu hạt cát thì nó làm một sa mạc rất là lớn, mà lúc đó bạn chìm đắm giữa cái sa mạc không có nước. <laughs>
Ờ, chính xác.